Ben derisiz tercih ederim. Açıkçası bana derisi çok yağlı geliyor çünkü, yani, o derisini ağzıma attığımda da, eee, b eee, o ağzımdaki hissiyat, o dokusu derinin hoşuma gitmiyor benim. Yani
Hı. Hıı. Hı. Hoşuna gitmiyor. Hıı. Anladım. Evet, ben derisiz seven, eee, ve, eee, sade, eee, olduğu gibi, iii, herhangi bir ekstra bir şey katmadan, özellikle sos katmadan en sade hâliyle tercih edenlerdensin.
Kesinlikle, kesinlikle ya, o onun tadını ve kokusunu almak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eee, o tavuğun, eee, o dokusu, o kokusu, o tadı gerçekten, ııı, çok güzel ve, hani, eee, mesela, şu an ülkemden, eee, uzakta yaşıyorum ama, hani, bir tavuk pilav yaptığımda da, eee, oraya gidiyorum, yani, "Ay," diyorum, yani, "keşke şu an orada olsam da bu, eee, tavuk pilavı bir Erdal Abi'den yesem."
Hı hı. Hı hı. Hıı.